जी, तो मेरी समस्या जो है, वो बड़ी ही अजीब-सी है और हो सकता है कि आपको भी थोड़ा अजीब लगे सुन के, कि जो काम मैं करना चाहता था, अब मुझे वही काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अ, मेरी हमेशा बचपन से चाहत थी कि मैं अ, सिंगर बनूँ और मैं सिंगिंग करता हूँ। और कहीं न कहीं मुझे अभी उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है, जिस तरीके से मैं अपने आसपास माहौल देख रहा हूँ, एक तो मुझे मोटिवेशन की कमी महसूस होती है कई बार। क्योंकि आसपास कभी उतने ज़्यादा लोग मुझे मोटिवेट करते हुए नहीं दिखते हैं, तो उससे क्या होता है, कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास जो है वो कम पड़ता है, कमज़ोर होता है, जो मैं अपने साथ महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे नया काम करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और लोगों को जब मैं ताने सुनते हू देखता हूँ, तो, कहते हैं कि, क्या हो जाएगा इससे? न नचइया-गवैया बन के? किसने अपने पेट पाल लिए हैं? और अ, ये हो जाता है और फिर मैं भी देख पाता हूँ, हाँ, सच्चाई तो ये भी है कि मैं कहीं न कहीं उतना पैसा तो नहीं कमा पाया, जितना उम्मीद थी लोगों को या उस तरीके से काम नहीं कर पाया, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं और मुझे वो काम करने में अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है, वो किक नहीं मिल रही है। तो कहीं न कहीं वो कंडीशन अभी एक ब्लॉक इंसान जैसी हो गई है, जिसके सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। आप अगर कोई सलाह दे सकें तो आप, प्लीज़।
जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी ये परेशानी और आपने जैसा कि कहा कि आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं कोई अर्थ इसमें। तो इसी के साथ ना मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके रोज़ की जो मतलब आपकी जो चुनौतियाँ होती हैं या आपकी दिनचर्या में, आप क्या-क्या चुनौतियाँ जो हैं आप उनको पार करते हैं? आपकी दिनचर्या में ऐसी कौन-सी बड़ी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी छोटी चुनौतियाँ हैं जो आपको रोज़ उन्हें पार करना पड़ता है? रोज़ आपको उन पर अपना काम करना पड़ता है या कुछ ऐसे मेहनत करनी पड़ती है या ऐसी कोई कठिनाइयाँ हों या चुनौतियाँ हों आप बता सकते हैं मुझे?
जी। जी। अ, जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए क्या है कि मैं जो बताया जैसे मैंने कि मैं सिंगिंग का अ, मतलब सिंगिंग करता हूँ मैं और कहीं न कहीं स्टेज शोज़ वग़ैरह करता हूँ मैं। और कुछ गाने मैंने न यूट्यूब पर भी निकाले हैं अपने। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि रोज़ डेली मैं अपना ज़रा अपना रियाज़ करता रहूँ, अपने संगीत का रियाज़ करता रहूँ। ताकि मैं उसमें रमा बना रहा हूँ। लेकिन आजकल होता क्या है कि कहीं न कहीं मुझे एक मोटिवेशन की कमी लग रही है। अ, एक प्रकार से और कहा जाए कि बढ़ती उम्र इसका एक कारण हो सकती है। अ, कहीं न कहीं दूसरी ज़िम्मेदारियाँ अब बड़ी हो रही हैं। आप अपने माता-पिता को बूढ़े होते हुए देख रहे हैं और अ, दूसरी चीज़ ये है कि आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं इससे। अ, डेली आपको शोज़ नहीं मिल रहे हैं। तो एक चुनौती तो यही है कि डेली आपको कुआँ खोदना है और डेली आपको पानी पीना है, एक तो यही है। तो कहीं न कहीं आपको डेली अ, शोज़ वग़ैरह के लिए लोग ढूँढने होते हैं, आपको अपने क्लाइंट्स ढूँढने होते हैं। तो एक तो चीज़ ये है, दूसरा अगर मैं दिनचर्या की बात करूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि डेली उठ के मैं अपना रियाज़ करूँ और करता भी हूँ। कभी-कभी बहुत ज़्यादा जब होता है कि यार आज मन नहीं या तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैं उस दिन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उस दिन मेरा पूरा दिन ही खराब रहता है। क्योंकि संगीत से मैं इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अभी मुझे क्या लगता है कभी-कभी कि शायद मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है जो मुझे मिल नहीं पा रहा है। और ब्रेक भी मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जो काम मैं करना चाहता था, उसमें ही मैं ये इस तरीके से ब्रेक कैसे ले सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि मैं शायद गलत रास्ते पर हूँ? ऐसे सवाल भी मुझे कई बार झकझोर देते हैं और जूझता रहता हूँ मैं उनसे। जी।
जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल अ, ल मैं समझ सकती हूँ और आपने जितनी भी बातें मुझे बताई मैंने बहुत अच्छी तरीक़े से सुनी भी। तो इसी से मैं एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि आपके ना काम में किस चीज़ से मतलब आप बहुत ज़्यादा नाख़ुश महसूस करते हैं? या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बहुत खाली अंदर से महसूस कराती हो आपको अच्छा ना लगता हो, आपको बहुत खराब लगता हो उस चीज़ के बारे में और आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं जितना भी आप चाहें आप जितनी मेहनत करें आप नहीं कर पाते हैं वो चीज़?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
देखिए, वो सीधा-सा है कि चाँद-तारे तोड़ लाऊँ, आसमाँ को मोड़ लाऊँ, बस इतना-सा ख़्वाब है। तो, <chuckles> मैं चाहता हूँ कि उस तरीक़े से लोग मुझे जाने, पहचानें, समझें और मुइ मेरे बारे में मेरे गाने सुनें। कभी-कभी लगता है कि मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ और वहाँ मुझे एक्सीडेंटली मुझे मेरा गाना चलता हुआ दिख जाए। या कहीं मैं मु मुँह छुपाकर कहीं खड़ा हूँ या मास्क लगा के खड़ा हूँ और वहाँ पे बात हो रही है, अरे फलाँ इंसान का गाना सुना, कितना बढ़िया गाता है, क्या गाना निकाला है? तो ऐसी चीज़ें मुझे बड़ा अ, मैं चाहता हूँ जीव अ, मेरे जीवन में हों, ऐसे सरप्राइज़ मुझे मिलें, तो ये तो चलिए मेरे सपनों की बात हो गई। इसके अलावा ये है कि अ, और अगर रुचियों की बात मैं करता हूँ, तो मुझे संगीत के अलावा राइटिंग बहुत पसंद है, कहीं न कहीं मैं अपना लिखा हुआ ही अपना कंपोज़ करता हूँ और उन्हें गाता हूँ, तो उससे मेरे लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है। मैं उन भावनाओं को और ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से, लोगों के सामने रख पाता हूँ। और यही मेरे लक्ष्य हैं, यही मेरा एक अ, ड्रीम है, कि मैं इस तरीक़े से लोगों के सामने जाऊँ और मायने की अगर बात करूँ तो मेरा बस यही सपना है, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसे शिद्दत से करता रहूँ, ईमानदारी से करता रहूँ। जिस काम से मुझे जो मेरा पैशन है, उसी को मैंने प्रोफ़ेशन बनाया है कहीं न कहीं, तो स्ट्रगल भी उतना ज़्यादा है और उम्मीदें लोगों को मुझसे ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा प्रेशर भी महसूस होता है।
जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जो आपका पैशन है आप उसी को अपना एक करियर बनाना चाहते हैं उससे और अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं उस चीज़ को आपकी जो रूचि है जिसमें। ए, और इसी से मैं एक और सवाल पूछती हूँ आपसे कि क्या कोई सीमाएँ हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है? जैसे कोई ज़िम्मेदारियाँ हो, या कोई पैसों की ऐसी दिक्कत हो या कोई आपके पास पारिवारिक दिक्कतें हों या आपके पास समय कम हो इन चब इन सब चीज़ों के लिए? तो क्या कोई ऐसी चुनौतियाँ या ऐसी कोई सीमाएँ या परेशानियाँ हैं आपके जीवन में?
जी। जी, जी बिल्कुल मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि कहीं न कहीं पिताजी ब ग माताजी बूढ़े हो रहे हैं अब उनका स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखना है। उनका भी ख़्याल रखना है तो एक ज़िम्मेदारी तो ये हो गई। कहीं न कहीं मेरी भी एक अ, मतलब एक ज़िम्मेदारी है ये मेरा दायित्व है कि उन्होंने मुझे जितनी शिद्दत से जितनी मेहनत से मुझे पढ़ाया बड़ा किया तो मैं भी उतनी शिद्दत से उनका उनको बढ़ापा दूँ। तो एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये है कि अ, समय का थोड़ा-सा आभाव लगता है मुझे। मुझे लगता है मेरी श जो शुरुआत है थोड़ी सी लेट हुई, इसीलिए मुझे थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है चीज़ों को समझने में, जानने में और थोड़ा स्टेबल होने में। और पैसा तो बिल्कुल है जैसा मैं, मैं कहता हूँ कि अ, आज के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने शौक़ भी खत्म कर देंगे या कम कर देंगे तो भी चलेगा लेकिन मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए आप क्या करेंगे? तो कहीं न कहीं वो थॉट भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है, वो ख़्याल भी मेरे दिमाग में आता है कि मेरे लिए मेरे पास तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो कोई सेविंग्स ही नहीं है। या उम, मेरे पास कोई अलग से एक्स्ट्रा पैसा तो है ही नहीं है। मैंने किसी तरीके की ना तो अ अ, प्रॉपर्टी है मेरे पास, पिताजी के पास भी उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम बहुत ही ऐसे, मिडल क्लास फैमिलीज़ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और माता-पिता जी भी कभी-कभी बोलते हैं देख लो अगर तुमको ये जमता है तो ठीक है कर लो, नहीं तो कहीं कोई नौकरी वगैरह देख लो। या कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो। तो लेकिन वही चीज़ है कि जो काम आप करना चाहते हैं वही आप कर सकते हैं उसके अलावा आपकी हिम्मत नहीं होगी दूसरा काम करने की। और कर भी लेंगे तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा उतनी ईमानदारी से आप वो काम नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं वो आपको घेर के रखेगा अपने आस-पास। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कोई दूसरा काम करने का और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे ना उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, उतना किक नहीं मिल रही है। कि हो सकता है शायद वो उम्र बढ़ती उम्र के साथ या ज़िम्मेदारियों के बीच सी महसेस महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से एक अ, बिल्कुल बिखर चुका है। कहीं न कहीं मन की गाठें इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि मैं उन्हें खोल नहीं पा रहा हूँ।
जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। हुँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैंने आपकी सारी बातें सुनी और बहुत गहराई से इस बारे में सोचा भी। तो देखिए इसमें ना मैं आपको यही सलाह दे सकती हूँ कि आप अपने ना जो आपका काम है जिस चीज़ में आपकी रूचि है, जैसे आपने कहा आपको गायकी बहुत पसंद है। तो और इन सब चीज़ों की वजह से आप थोड़ा-सा परेशान भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ना इसमें आपको छोटे-छोटे गाने बनाने चाहिए या आप कहीं पर जाके एक शांति या सुकून की जगह बैठकर और उस गाने को जो आपको पसंद है वो गाएँ और उसमें आप कुछ छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढें। साथ ही ना आप अपनी थोड़ी अ, बाकी की जो मौजूदा आपकी भूमिकाएँ हैं जैसे कि आपका एक बेटे का रूप जो आप निभाते हैं अपने माता-पिता का ध्यान रखते हैं। तो उसमें भी जाके उनके पास बैठें उनका ध्यान रखें उनसे बात करें। अपनी दिनचर्या के बारे में उन्हें बताएँ और उन्हें देखें, उनकी सुनें, उनकी बातें सुनें या उनकी दिनचर्या के बारे में सुनें। तो वहाँ वहाँ पर जब आप समय व्यतीत करेंगे ना, तो आपको और अच्छे विचार भी आएँगे। आप अच्छे गाने भी लिख पाएँगे और आपको काफ़ी अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएँ भी मिलेंगी। साथ ही साथ ना आप गायकी के साथ-साथ कुछ और भी सीखने का या जो इसकी आपकी रूचि हो उसे करने का आप कोशिश कर सकते हैं आप अ अ, उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं नई चीज़ों में ध्यान लगा सकते हैं, है ना? इससे आपका मन थोड़ा-सा अलग नकारात्मक चीज़ों से हटेगा भी और आप थोड़ी और अच्छी नई चीज़ें भी सीख लेंगे। साथ ही साथ आप अपने थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। अपने जीवन को थोड़ा संतुलित करें और थोड़ी-थोड़ी जगह ऐसे कहीं कभी श कोई वीडियो डाल दिए, या कोई ऐसे गाना गाते हुए डाल दिया तो शायद वहाँ से भी कहीं आपको कुछ हासिल हो जाए सफलता। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ऐसे जब छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे ना और आप मेहनत करेंगे आप जो कि अभी कर भी रहे हैं। लेकिन कभी अब वो आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो जब आप थोड़ा समय और भी चीज़ों में लगाएँगे इसको छोड़ कर। तो शायद थोड़ा-सा आपका मन आपकी जो चिंतन है वो थोड़ा कम होगा और आपका मन हल्का होगा आपको सकारात्मक सोचने का मौका भी मिलेगा। तो, आप ये सारी चीज़ें क कोशिश कर सकते हैं करने की अपने जीवन में और मैं आशा करती हूँ कि मैं आपके काम आ पाई और मैं आपको एक सही सलाह भी दे पाई, इस आपकी दुविधा के लिए।
जी। हुँ। जी। जी। जी, देखिए अ, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुनने के बाद आपने जो मुझे सलाहियाँ दी है उसके लिए और ज़्यादा धन्यवाद आपका, कि आपने इतने सरल और खूबसूरत तरीके से मुझे मेरी बा अ, समस्याओं का सुना और मुझे अ अ, ज क्या कहा जाए तो आश्वासन दिया कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँगा। अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि और उम्मीद है कि आपसे फिर बातचीत होगी, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।
जी। जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।